あの、これまでの、なんか、あの、生活の中で
はい。
あの、言葉の通じなかった場面って、まあ、あったかとは思うんですけれど。
はい。
そんな言葉の通じない場所、そういう場所や場面で、どうやってコミュニケーションってしますか？
はい。 そうですね。あの、それで言うと、私、あの、大学2年の時に、あの、大学を中退して、あの、サッカーをやってたんですけど。
ええ。 はい。 ええ。 はい。
ドイツに、あの、サッカー留学というか、挑戦しに行ったことがあったんですけど。
おお。はいはいはい。凄いですね。
はい。あの、なかなか勇気のいる挑戦だったんですけど。
ええ。 はい。あ、はい。ひ
はい。あの、もう、言葉、何一つ分からず行きました。
何もその、事前に、ドイツ語を勉強しようとかってこともなく。
そうですね、突然こう決まっあの、急遽ちょっと決まったので。
うん。 はい。
はい。あの、まあ、英語は、その、ま、中高で勉強した程度は分かってたんですけど。
はあ。おお。
はい。ドイツ語も挨拶だけ勉強して、飛行機乗りました。
はいはい。おお、すごい、あの、勇気ですね。<laughs>
うあ、ものすごい行動力ですよね。
ええ。ええ、じゃあ、あの、その、ドイツに到着してから、多分、あの、早速、あの、大変なコミュニケーションを取るっていう、あの、プレッシャーだったりとか、トラブルがあったと思うんですけど。
はい。 はい。 はい。 はい。
まず、あの、どんな状況でした？到着してからって。
そうですね。やっぱり一番大変だったのは、一番最初に到着した、あの、こう、何て言うんですか。あの
ええ。 はい。 へえ。
その国を通る時に、審査みたいなのがあるじゃないですか。
あ、入国審査みたいなやつですかね。
そうです。そこが一番大変でしたね。
はい。 おお、早速あれですか、ドイツ語の洗礼というか。<chuckles> <laughs>
う、そうなんですよ。全く、全く分からないので。
ええ、英語とかで、あの、対応してくれたりもしなかったんですか？
そうですね、あの、ちょっと「分からない、分からない」って言ってたら、ちょっと英語に変えてくれたんですけど。
ええ。 はい。
はい。あの、ただ、英語がその担当の方が、あんまり得意ではなかったみたいで。ま、私が言うのもあれなんですけど。私も全然話してないので。
ああ、はい。 <laughs> はい。
はい。それで困って困って、どうしようかなってなったんですけど。一応その、入国審査の時に使う言葉の本っていうのを持って行ってたんですね。ドイツ語で。
お。 ええ。 はい。 おおおおおおおお。はい。
はい。それで単語をこう、並べていって。なんとか、あの、無事通ることはできまし
はい。 おおおおおお。ただ、あれじゃないですかね。あの、ドイツ語って、その、アルファベットが並んでてたとしても、英語みたいな、その発音とはまた違う、うですよね。違いますよね。
はい。 そうなんです。全然違ってはい。なんで、あの、結構伝わらないことが多かったですね、やっぱり発音が違うので。
ええええ。 <swallows> うーん。 おお、まあ、それでもなんとか入国審査は通過、無事して
ああ、なんとか。
ああ、良かったですね。<laughs>
はい、もうドキドキ、一番最初のそれが、一番、緊張で言うと
<laughs>
しましたね、うん。
ねえ。そうですよね。入れるか入れないかっていうとこですもんね。
そうで、そこで返されたら終わりなんで。
<laughs> 何しに来たんだってなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。
うーん。じゃあ、えっと、今度、到着してからは、えっと、どんな、あの、ま、サッカーをやるっていうことで、事前にその、えっと、練習なりなんなりに参加する、あの、チームとか、そういうのは、も、決まっていたんですか？
はい。 はい。 はい。 そうですね。それで言うと、あの、現地で、その、サッカー留学の、あの、人たちをサポートしてる方がいて
はい。 ほお。
はい。その方が空港に迎えに来てくれて「ちょっと今日は、時差もあるから体慣らしときな」って言って、あの、宿泊場所まで連れてってくれて、そっから、その方が斡旋して、こうチームに、ちチームを紹介してくれたりとかしてくれました。
はい。 はいはい。 うん。 はい。ああ、それなら、すね、だいぶ安心というか、こっちの事情を分かってくれてる方ですもんね。
そうなんですよ。 そうなんですよ。ものすごく安心でしたね、やっぱり。はい。
<laughs> ええ、じゃあ、その方とのコミュニケーションは英語ですか？
その方、日本人なんですよ、なんと。
おお。それは、更に安心ですね。<laughs>
はい。 更に安心です。唯一そこが、なんか、落ち着けるというか。はい。
はい。 ええ。へえ。じゃあ、その、宿泊して、で、その後ってどんな流れでした？
はい。 そうですね、その後は、もう、あの、ホテルっていうよりは、その方が持ってるアパートみたいな所だったので、あの、特に、もう難なく過ごせて。まあ、あの、最初で困ったのは、やっぱ買い物かな、とは思いますね。
はい。 ええ。 ほうほう。 ああ、買い物。え、例えば、あの、食料品を買いにスーパーマーケットとかってことですか？
はい。 そうですね。やっぱり、何を書いてるのかも分からない。
うん。 ああ、そっか。確かに読めないと始まんないですもんね。
はい。 そうなんですよ。で、お肉も、これは豚なのか牛なのか。なんか、ちっちゃく豚の絵が書いてあったんで、やっと分かったんですけど。
うーん。 はい。<laughs> <laughs> うーん。そういうのはどうやって、その、その場その場で、あの、解決というか、あの、なんとかしてきたんですか？
はい。 はい。 そうですね。やっぱり、あの、スマートフォンが今、翻訳機能があるので、それを使って、これは何なのかなって写真撮って翻訳してを、もう、繰り返してましたね。
はい。 はい。 おお、あ、便利ですね。
うん。 うん、ものすごく便利ですよね。
おお、じゃええ。
ただ、いその、結局、その、買い物してレジに持ってった時に、た例えばなんか「これは、なんか袋に入れるのか？」みたいなことを聞かれた時は、分からなかったですね、やっぱり。
はい。 ええ。 ああ、はいはい。確かにそうですよね。
はい。
そんな時って、どうどうしたんですか？
それはもう、あの、クエスチョン <laughs> は？みたいな顔をして、そしたらやっぱり通じないんだなって、あの、こう、なんかジェスチャーすると、あ、相手も分かんないんだなっていうので「この袋、これ、これいる？」みたいな感じで、もうジェスチャーだけで、「あ、あ、いりません」って会話できましたね。
<laughs> はい。 うんうんうん。 はい。 はい。 おお。 あ、じゃ、あの、相手の方が悟ってくれたってことですよね。
う、そうですね、分かんないんだろうなってっいって、袋を出してくれて、もう身振り手振りで会話したみたいな。
なあ。 はい。うんうん。 ああ、でも、ね、良かったですよね。なんか、ね
そうなんです、やっぱり、はい、そこはすご
人によっては、あの、意地悪に、わ、をわからないふりするような方もいるって聞きますからね。
うん。 そうなんですよ。中にはそういう人も、あの、いるっていうか、まあ、やっぱり、あの、人が、色々、色んな国から来てる、あの、難民とか受け入れたたりするので
うん。 ええ。 はい。
はい。やっぱ、そういう外国の方とか日本人もやっぱり多く来るみたいで、あんまり、不思議なものではないので、関心を持ってくれない方も中にはいましたね。
ええ。 ああ、はいはい、あ、そうですよね。いちいち、一人一人のその事情、あの、この人こうだろうからみたいには、なかなか想像してくれたりはしないですよね。
うん。 はい。 そうなんですよね。
うーん。
なかなか、それで、まあ、まあ、一番やっぱり大変でありながら、あの、楽だなと思ったのが、サッカーですね、チームが。サッカー、スポーツがそうだなって感じました。
はい。 ええ。 はい。 おお、あ はいはいはいはい。あ、チームプレイですもんね。
そうなんです。やっぱり、あの、試合の前とか、監督とかが、あの、ロッカールームで
はい。
今日の戦術は、こう、こうで、こう、こうでドイツ語なんですよ。
うーん。
はい。何一つ分からないんですよね。
<laughs>
私も、分からないってことを、彼に英語で伝えてはいるんですけど。
はい。
はい。やっぱチームメイトみんなドイツ人なので。
うーん、それはどうやって解決しました？あの、それ、分からないままだと、多分、練習にならなくなっちゃいますよね？
はい。 そうなんですよ。まあ、トレーニングの時は、割と時間が、あの、許されてる部分もあったので
ええ。 はい。 はい。
あの、なんかボードみたいなものを使って、こういう時は、こういう風に動いて、みたいな、こう、なんか、あの、何て言うんですかね、マジペンで書いたりとかしながら
ええ。 あ、はいはい。
そういう感じで説明してくれたので、まあ、あんまりこう、言葉じゃなくても伝わった部分がありましたね。ただ、試合前の、そのロッカールームは、あの、私、あのそこで、まあ、あだ名で言われてたんですけど
おお。 うん。お。 はい。 あ、はい。
その、あだ名を呼ばれて、お前は、こういう風にして、こういう風にして、こういう風にするんだって、ずっとドイツ語で喋ってて。はい。
<laughs> <laughs> それ、理解はできなかったですか？もちろん。ね。す、あ。
理解は、できなかったです。はい。はい。それを聞いてる私の、まあ、正面で監督喋ってるんですけど、その後ろにいるチームメイトが、私が分からないことをみんな知ってるので
はい。 ええ。 はい。 はい。
こっちを見ながら、おう、ずっと笑ってるんですよね。あいつは、分かってないぞっていう。
<laughs> そうですよね。でも、それは、ん、実際、その試合に出る直前ってことですもんね。
そうなんです。 う、そうです。もう直前です。
これ、ん、どうやって解決しました？
あの、まあ、取り敢えず、あの、ま、ちょっと右、左とかの英語は、あの、ドイツ語は分かるようになってたので
ええ。 はい。 おお。
はい。英語を織り混ぜ、こう、中に入れながらチームメイトに、あの、え、さっき、ん、あいつは何言ってたんだみたいな話をして、取り敢えずこういったらこう、こういう場面では、こうししろって言ってたっていう、なんとなく分かったので、何とかんなりましたね。
はい。ええ。 <laughs> はい。 うん。ああ、あ、それは良かったですね。やっぱりあの、チームメイトの方は、英語が多少分かる人も、何人かいらっしゃったんですか？
はい。 そうなんすよ。やっぱ若い方は、あの、まさしく英語を勉強してる方が、あの、現在け進行形で多かったりするので
ええ。 はい。
どっちかというと、その、あの、英語は伝わりやすかったですね、私の、なんか、変な英語でも。
ああ、はいはい。あ、であれば、あの、全く、あの、ちんぷんかんぷんっていうわけでもなく、なんとか
はい。
あの、最低限のコミュニケーションは取れてたってことですよね。
そうですね。あとは、やっぱりサッカーも試合中とかになると、なんとなく、こう、やっぱり、やってきた経験でどうして欲しいのかって、あの、指す指を指したりとか、アイコンタクトで、やっぱり分かってくるので、そこはスポーツならではなんてならではだなて感じました。
うん。 はい。ええ。 はい。え。 はい。 おお。 あ。 確かに、そうですよね。あの、試合中にね、たくさん打ち合わせしてっていうわけにもいかないですもんね。
はい。 う、そうですね。で、なんかやっぱボールをが、ほぼボールが欲しい時も、もう「ヘイ！」とか、そういう単語で済むので、はい、楽でしたね、やっぱり。
えええ。 ええ。 はい。<chuckles> ああ、確かにそうですよね、おお。じゃあ、あの、えっと、なかなかコミュニケーションがうまくいかなかったけど、その、これでこれは通じたみたいな、言葉が通じて、あの、すごくいい、あの、思い出になったみたいなことってあります？
はい。 はい。 そうですね。それで言うと、あの、なんか、日本人は、あの、こう、失敗した時に、それも同じスポーツの話なんですけど
うん。 はい。 ええ。 はい。 ええ。
あの、くおめちゃくちゃ大きな声で悔しがれって 言われたんですね、アドバイスとして。
はい。お、うん。
はい、それは日本のかたに言われたんですけど
ええ。
はい。なんかそうしないと、あの、舐められるから、みたいな。
はい。 あ、そうなんですか。
はい。そうしないと、日本人だから、言葉が通じないから、あいつ、失敗したけど分かってないんじゃないかとかっていう風に、周りから思われる。
へえ。 ああ。はいはいはい。あ。
はい。だからもう、失敗した時点で、「くそ！」って、もうものすごく、みんなに伝わるような大きい声で言えばはい。もう、みんな、あ、分かってるんだって理解してくれるっていう。
ええ。 <laughs> <laughs> ああ。おお。あ
はい。それ試すとやっぱり、あの試す前と比べると、あの、後からチームメイトになんか、文句言われたりするのは減りましたね。
はい。 あ。「あん時、お前、こうこう、こういう状況でこうだこうするべきだったのに失敗しやがって、分かってねえだろ」みたいな
はい。はい。
ことが無くなったですよ。本人は分かっているだろうと。
そうですね。そうですね。
ああ。面白いですね、それ。<laughs> ええ、他に何か面白い出来事とかありました？この言葉が通じなくて
なかなか、それは面白かったですね。 そうですね、面白い出来事ではないんですけど、やっぱり困ったことはあって。それこそ、あの、チームの練習とかで、あの、この日はオフでこの日は入って、なんかそれが、またややこしいドイツ語でこう組み込まれてる時に
っていうとこで。 ええ。 はい。 ええ。 はい。
私、全くそれが理解できなくて、この日は休みなんだと思って行かなかったら、実はその日は、あの、大事な、あの、ミーティングとか練習が入ってた日だった。それで、あの、メンバーから外されたことがありました。
はい。 あら。ああ。 あら。いや、ほんと難しいですよね、言葉通じないって。ね。いやでも、ほんとすごく貴重な、あの、経験のお話、聞かせていただいてありがとうございました。
はい。 なかなか難しい。はい。 はい。 いえいえ、こちらこそ、あの、お話聞いていただいてありがとうございました。
はい。はい、じゃあ、失礼します。
はい、失礼いたします。
はい。